Botanik harici de sanat diye söylemiştin, değil mi?
Evet, evet, sanat serisi var. Sanat serisi de, emm, ünlü resimler oluyor genelde mesela Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi'ni istiyordum, eşimin aldığı oydu aslında. Emm, onun haricinde Mona Lisa vardı. Onu almadım, onu çok hoşuma gitmedi. Normal çerçeve gibi yapıyorsun
Ha ha. Ha ha. Peki bu Mona Lisa ya da, işte, Yıldızlı Gece'yi, böyle, 3D gibi mi yapıyorsun yoksa böyle bir tuval içinde falan yine puzzle yapar gibi mi yapıyorsun, nasıl, yani?
Emm, aslında, şey, 2 boyutludan daha fazla yani 3 boyutlu belirttiğin gibi, ama, hani, resim çerçevesi şeklinde. İçerisinde, emm, ağaçlar mesela daha açık, daha önde duruyor. Dalgalar ya da bir şeyler varsa, hani, ııı, gökyüzü birazcık dalgalı gibi ya onda, gökyüzünün o, güneş ya da ay pardon ay. Gece çünkü, <chuckles> pardon. Eee, ay birazcık daha önde gözüküyor. Bu şekilde bir, hani, 3 boyutlu bir görüntüsü var ama, aynı zamanda bu çerçeve, duvarına asıyorsun onu zaten yaptıktan sonra duvara astık onu.
Ha ha. He. Hı hı. <chuckles> Sorun yok. Ha ha. Ha. Aslında, böyle, yapmış olduğun çoğu şeyin dekoratif bir amacı var gibi. E, puzzle da olsa <chuckles> ya da, ne bileyim, şey de olsa, eee, i insanlar bir yolunu buluyorlar yani kolay şer beğendirtmenin, işte, onu bir d devamlı sür sürdürebilir hâle getiriyorlar gibi sanki, değil mi?
Evet, evet ya, aaa <chuckles> Evet, aslında daha önceden de hobi olarak, ımm, takı falan yapardım.

Puzzle'sa evet ama eğer mesela Lego'lardan da bahsettim aslında. Son zamanlarda daha çok Lego yapmaya başladım. O da biri aynen <chuckles> eşim, bir tane çok beğendiğim bir Lego vardı, onu hediye etti. Yani, görmüştüm ve istiyordum, a, Lego yapmaya başlayayım diye düşünüyordum. Aynen. Eşim hediye etti. Birazcık da pahalı bir Lego'ydu. Bunu evlilik yıl dönümü, yılbaşı, doğum günü, hepsi için aldım bu arada. Hani, onlarda bir şey bekleme dedi.
A! Lego tamam. Min Ne güzel. I hı. <laughs> <chuckles> Eşiniz, eee, eşin araba almış gibi davranmış. <chuckles> Şey diyeceğim
Emm <chuckles> Ya, biraz öyle oldu çünkü Hı.
Eee, peki, bu ne tip Lego'lar yapıyorsun? Merak ettim.
Emm, sanat serisi var, onlara sardım açıkçası. Bir de botanik var, yeni çıkmış serilerden bir tanesi. Botanikte şu ana kadar bonsai'yi yaptım, bonsai ağacını. Aynen, emm, birkaç tane daha vardı gözüme kestirdiğim de onları daha alamadım çünkü elimde bir tane de 2 tane almıştım başka bir firmanın da
Bonsai. He he. B botanik olanlar, böyle, ufak ufak mı oluyor, yani, görüntü anlamında yoksa büyükler mi?
aldım. Emm, botanikler genelde şey gibi, hani, vazoya konulan çiçekler gibi dekoratif olarak da kullanılabiliyor evin içerisinde o yüzden almıştım aslında.
He. A aynı zamanda, işte, onun bir, eee, pozitif bir şeyi de var. Anladım, anladım. Eee, tabii.
İii, solmayan çiçek oluyor. Tabii tabii. Çiçek olan da var normal bitki olan da var, yani, eve dekote dekoratif bir malzeme olarak kullanılabiliyor.

Devam edeyim mi?
Eee, eşim de bıraktı sonra. İşte, dediğim gibi pandemi araya girince ikimiz de bırakmak zorunda kaldık. Ben en son zaten şey demiştim, "Ben istemiyorum ders almayacağım. "demiştim. O da ben almayınca, ben o da almayı bıraktı.
Anladım. <chuckles> Yok şeyden sordum hani eşin devam etse, böyle, eee, "iyi dedikodusunu yaptık ha!" falan diye düşün düşünecektim de.
<chuckles>
Hıı, anladık.
Yo, yo, eşim devam etmiyor, o da bıraktı. Iıı, şey, emm, kıyaslaması hoş değil. Bir de şöyle bir şey vardı 17.00'de benim işim bitiyordu mesela bilgisayar başından kalkıyorum ve kafam hâlâ daha çok dolu, işte, yoğun çalışıyordum çünkü ve çok böyle zor bir projede çalışıyordum. Kafam o kadar doluyken, hoca gelmiş oluyordu ve direkt piyanonun başına geçiyordu. Dolayısıyla hata yapmaya başlıyordum. Yanlış, ııı, nota basıyordum ya da, işte, uzunsa kısa kısaysa uzun basıyordum. O tarz hatalar yapıyordum.
He he. Ama piyano, böyle, sürekli pratik gerektiren bir şey değil mi ya?
Evet, evet, ama şey mesela 1 tane ödev olarak bir parça vermiş. O parçayı işten kalktıktan sonra çalmaya çalışıyorum hata yapıyorum sürekli çünkü kafam hâlâ dolu ve hatırlayamıyorum çok net bazı tuşları.
He he. He. Hı hı.
Emm, ama mesela hafta sonu yaptığımız zaman iş olmadığında bir tane yeni parçayı bir anda gösterdi, gösterir göstermez de çalmaya başladım şaşırdı. "Sen bunu çalıştın mı?" dedi bana, dedim "yoo" <chuckles> çalışmadım ama sadece hani işten sonra yapmıyorum kafam boştu. Bugün sabahleyin kalktım kahvaltımı ettim birkaç saat oturdum.
He. Iıı. Bir de sen öyle ö öyle deyince ne dedi peki?
Böyle. Imm, aslında o kadar çok şaşırdı ki, "çok iyi, çok iyi!" falan dediği için hani çok da hevesini kaçırmak istemedim. Normalde böyle oluyordu, şöyle oluyordu diye açıklama yapmak istemedim. Biraz onun anlamasını istedim açıkçası. "Hani bugün boştum zaten ben" dedim, o yüzden.
Yok anladım da, işte, aslında o o geri bildirimi vermiş olsan belki de dediğin gibi belki daha doğru bir planlamayla o da işte daha farkında yaklaşabilir mi acaba diye düşündüm.
Hımm.